Oo. Tingnan mo nga tingnan mo nung ano sa mga competition na sinasalihan niya, kung 'di man siya manalo ng gold, may bronze, at saka may silver naman.
Yes. Actually 1 'yun sa ano, eh, nagbigay ng honor sa Pilipinas.
Totoo.
'Di ba si Lydia De Vega. Ayan naalala ko na kung sino 'yung weight lifter.
At saka Ah, oo. Si ano
Si Hidilyn Diaz ba yun 'yun. Actually nung una parang nakaranas din ata siya ng hindi naman masyadong mata ano ma anong diskriminasyon, pero siyempre as a girl, 'di ba parang ima-mock ka na, "Hindi niya kaya yan." 'di ba mga ganon? Pero talaga siya, pinatunayan niya na talagang through trainings and perseverance talaga nagawa niya, 'di ba? Tapos nakapaguwi siya ng gold. First ever 'yun, kasi babae, kaya sobra ako talaga personally proud na proud ako sa kanya, At saka ang laki ng muscle niya, mas malaki pa dun sa ano 'di ba, sa ibang lalaki 'no, grabe ang galing.
ay, oo 'yun nga. Oo siya, siya. Oo. Totoo. <laughs> Totoo. Oo. Siguro matigas na matigas 'yun. Kasi grabe 'yung binubuhat niya, ang bigat, eh.
Oo. Mm. Nakaka proud siya promise.
Parang mas mabigat pa ata sa'tin yung binubuhat niya. Yung sa weight natin, Kasi parang alam oo parang ano, more or less 100.
Oo. Mm, 100 kilos ata 'yun eh. Mm. Hmm.
Grabe, grabe yung talagang
<clicks tongue> So ayan nakakatuwa naman ikaw kakwentuhan, kasi ang dami mong ano din, very wide din yung knowledge mo about sports. Ayan ang dami ko rin natutunan sa 'yo.
Ay oo. Ako din madami din akong natutunan sa'yo eh, siyempre base na din sa experience mo.
Yes, oo. So ayan mm.
Ayun pala mara maraming salamat sa iyong oras at ako'y nag-enjoy sa ating pinag-usapan.
Yes, yes. Salamat din. God bless.
Paalam. God bless din.

Mhm. And something kasi di naman na actually ang ngayon kasi, hindi na siya isyu, eh, para sa'kin, ah, since nakikita ko naman na in-embrace na yung um
Oo.
yung mga girls, kumbaga in-include na sila sa mga any types of sports. Alam ko nga meron din yung ano, eh, yung boxin, meron din yun for girls eh. Ang alam ko, ah, di ba? Oo yun.
Oo. Oo, mga contact sport. Oo, no usong-uso nga ngayon talagang ganyang mga kalalakihan gustong-gustong panoorin yung ano, eh, yung mga women's division Oo kasi parang, parang fresh yung ano, eh, fresh yung kanilang ano ,eh, fresh yung kanilang, tawag dito yung pagiging fan parang nagkakaroon ng bagong ano, bagong type of ano
Oo, di ba? Which is good di ba? Which is good, 'no. Mhm. Oo. Yes. Tama at tsaka yun ay equal opportunity di ba? Kumbaga, kumbaga, ah, as a human being naman talaga dapat in any aspect naman. Kumbaga hindi porke't babae kasi may mga stereotype di ba, yung parang babae ganito lang. So hindi ka pwede sa ganitong sports. Dapat yung mga pang-ano ka lang, yung hindi ka masasaktan di ba? May ganun, eh. Pang badminton ka lang, table tennis, yan. Pero dati talaga wala, eh, walang basketball, pero ngayon at least okey na siya mm.
Totoo. Oo. Totoo. Oo, ako naman bilang isang, sport's fan, ano nanonood din ako ng mga ano, eh, ng mga contact sport. Lalo na pag babae ang involved katulad ng mga sikat na MMA na kumpanya katulad
Oo, oo. Oo nga, meron ng ganun 'no? Nakakatuwa, hmm.
Oo. Tsaka may mga sikat na nga na ano, eh, sa MMA tsaka sa boxing talagang ano, kumikita, halos kasing yaman na din ng mga tipikal na lalaking atleta dahil nga sa dahil nga sa popularity din ng ano ng women's division, eh, ganun. Oo.
Mm. Mm. Oo. Eto pa Mm, o eto pa di ba si ano yung weightlifter na babae, di ba? Ang galing niya. Imagine, sobrang bigat nun na hindi din na lahat ng lalaki kakayanin yun. Pero ang galing lang kasi di ba? She was given that kind of strength, endurance di ba? Ang galing! So dun talaga ako na-amaze sa kanya yan.
Ah, oo, yung hmm. Totoo. Totoo, kasi siyempre nakaka ano yun. Kasi kahit tipikal na lalaki hindi naman kayang buhatin yung ganong kabigat na ano, eh oo. Eh, naka nakang nakakahanga kasi siyempre ikaw bilang ano naging atleta din nakakahanga yung araw-araw nagsasakripisyo kayo ng oras para lang talagang mag-training, matuto, tsaka gumaling.
Uh, di ba? Grabe 'no, yung training niya. Oo. Yes, korek.